ส ครับ สวัสดีครับ คุณบ้านครับ
สวัสดีค่ะคุณหมวก เป็นไงบ้างคะ?
อ่า วันนี้ เอ่อ แถวบ้านผมก็ไม่ร้อนมากนะครับผม เพราะว่ารู้สึกว่า เมื่อคืนก่อนมีฝนนะครับ ตอนเย็น เอ่อ ออกไปทานข้าวกับคุณพ่อคุณแม่มา แล้วก็แบบรู้สึกว่า อากาศมันไม่ได้ร้อนมาก เพราะต้องไปนั่งแบบ ไปนั่งเป็นเอาต์ดอร์ข้างนอก ก็เลยคิดว่า เอ้ย! โอเคอยู่ เพราะว่าถ้าเป็นวันอื่น ๆ ที่อากาศร้อนว่า คิดว่าไม่น่าจะไหวนะครับ ของทางคุณบ้านอากาศเป็นไงบ้างครับตรงนี้? วันนี้?
อืม อืม อืม อืม เออ ทางที่บ้านอยู่ วันนี้ฝนไม่ตกนะคะ แต่ว่าอากาศเย็นขึ้นจริง <tsk> ไม่ค่อยรุ ไม่ค่อยร้อนเหมือนช่วง ว ค ก่อน ๆ เนาะ รู้สึกว่าโอเคขึ้นน่ะค่ะ
อือ อืม ครับผม ครับผม อา
อืม
ได้เลย เออ วันนี้จะมาชวนคุณบ้านคุยเรื่องแบบ โอ้ อ่า เวลามีความเศร้านะครับเนาะ แบบเป็น เป็นอารมณ์ปกติของมนุษย์เรานะครับว่า เอ๊! คุณบ้านถ้าเวลาเศร้าอะ ปกติคุณบ้านจัดการมันยังไง? หรือว่าทำยังไง เพื่อให้มันดีขึ้นนะครับผม?
อืม อือฮึ เวลาที่บ้านเศร้านะคะ เอ่อ เมื่อก่อนน่ะค่ะเป็นคนที่เหมือน <tsk> คิดว่า ตัวเองตัวคนเดียวอะค่ะ ทีนี้ก็จะแบบ เอ่อ เหมือน เหมือนออกมาอยู่คนเดียวด้วย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไม่ค่อยได้อยู่กับครอบครัว แล้วก็เลยเหมือนเก็บไว้กับตัวเองอะค่ะ เก็บจนไม่รู้ ไม่รู้ตัวว่า ตัวเองเก็บไว้เยอะแค่ไหนแล้ว อะไรแบบเนี้ยค่ะ อืม ใช่ค่ะ แต่แบบว่า เอ่อ ตั้งแต่แบบว่า พอมีแฟนอะค่ะ เราก็เหมือนเล่าอะไรให้เขาฟังบ่อย ๆ ดังนั้นเวลาจัดการ วิธีจัดการกับความเศร้าในแบบของบ้านเอง ก็คือเล่าให้เขาฟังค่ะว่า ตอนนี้รู้สึกอะไร แม้แต่สิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ความคิดมากของเราอะค่ะ อืม เหมือน เหมือนแฟนเขารับฟังอะค่ะ เขาไม่ได้มองว่าแบบ เอ่อ มัน มันคืองี่เง่านะ หรือไม่มีเหตุผลนะ อะไรแบบเนี้ย เหมือนเขาเน้นฟังอะค่ะ เน้นฟังแล้วก็ทำความเข้าใจ ใช่ค่ะ มันก็เลยพอจะทำให้แบบ เอ่อ บ้านเองรู้สึกว่า โอเค เวลาเราเศร้า เรารู้สึกอะไร รู้สึกไม่ดี แม้แต่ในความ ในความรู้สึกที่เรารู้สึกว่า มันไม่มั่นคงอะค่ะ ก็จะบอกเขาว่า รู้สึกแบบนี้นะวิตกกังวลนะ 1 2 3 4 แบบเนี้ยค่ะ อืม ใช่ค่ะ แล้วตัวคุณหมวกเองล่ะคะ มีวิธีจัดการยังไงบ้างคะ?
ผม อือ อือฮึ ครับผม ครับ เออ ๆ ๆ อืม ๆ ๆ ๆ ๆ ครับ ครับ อือ อือฮึ อือ ๆ อือ ๆ ครับผม เออ ๆ อืม ครับผม ครับผม อือ อือ ๆ อืม อือ ก็ ของผมนะครับ ถ้า ถ้า อ่า เวลาเศร้าจริง ๆ เนาะครับเนาะ ช่วงแรก ๆ เราก็พยายามจะ เอ่อ ทำยังไงดี เออ หมายถึงว่า ช่วงแรก ๆ ก็พยายามจะ เข้าใจมันให้ได้ก่อน พยายามเข้าใจก่อนว่า เอ๊ะ ว่า เราเศร้าเพราะอะไร? มันมีสาเหตุจากตรงไหน? นะครับ ก็เหมือนว่า พยายามอยู่กับตัวเองก่อน แล้วพยายามประเมินเองก่อนว่า อะไรที่ทำให้เราเศร้า? เออ เนี่ย พยายามค่อย ๆ คิด หลังจากนั้นนะครับผม ก็ ด อืม
อืม อืม
พยายามหาคนที่แชร์เหมือนกัน อย่างเช่น อย่างแฟน หรือว่าบอก เออ เออ เล่าเรื่องราวว่า เฮ้ย มัน เราเศร้า เป็นเพราะอย่างงี้ คุณ คุณว่า มัน มันมีวิธีจัดการแก้ไขอะไรไหม? เกิด ผมว่า คล้าย ๆ คุณบ้านเหมือนกันว่า เฮ้ย! พอคุณบ้านมีแฟนใช่ไหมครับ เราก็แบบแชร์ เพื่อ เพื่อเราอยากจะ อ อ จัดการความเศร้าอันนี้นะครับผมว่า เอ่อ ไอ้ความเศร้าเนี่ย คนอื่นมันสามารถช่วยแก้ปัญหาได้ไหม? นะครับผม หรือว่าสุดท้ายแล้วมันเป็น อาจจะเป็นแค่ว่า เฮ้ย พอเราแค่ระบายออกไป เราก็ อย่างน้อยมันก็ heal เรามาระดับหนึ่งว่า โอเค ว่า ไอ้ความเศร้าเนี่ย พอเราบอกคนอื่นไป อือฮึ มันจะทำให้เราแบบ เฮ้ย! มีสติมากขึ้นว่า อ๋อ
อืม อืม อืม อืม ใช่ ๆ อืม
ไอ้เรื่องเนี่ยเราไม่ได้แบบเศร้าอยู่แค่คนเดียวนะ มีคนที่อยู่ข้าง ๆ เราอะช่วยแชร์ เอ๊ย ช่วยฟัง รับฟังด้วย อย่างเงี้ยครับผม มัน มันก็เหมือนคล้าย ๆ บางทีว่า เอ๊ การที่เราได้ แค่ได้เล่าเรื่องราวบางอย่างออกไป ให้คนอื่น ๆ แบบ ห มีคนที่รับฟังเราอะ เราก็รู้สึกดีแล้วนะครับผม อือ มันก็เลยมองว่า เฮ้ย!
อืม อืม อืม ใช่ ๆ
ไอ้การจัดการความเศร้าอะ แล้วถ้าเกิดคนที่อยู่คนเดียวอะ ผมก็เลย มัน มันก็เลยมีคิดเหมือนกันอีกมุมนะครับเนาะ ว่าถ้าคนที่อยู่คนเดียว อย่างเงี้ย ตลอดอะ มันจะจัดการยังไง? คุณบ้านก่อนที่ เอ่อ ที่คุณบ้านบอกว่า เฮ้ย เมื่อก่อนเคยอยู่คนเดียว แล้วคุณ คุณบ้านดีลยังไงครับ ถ้าเกิดแบบว่าตอนอยู่คนเดียวกับความเศร้าอะครับ?
อืม โอ้โฮ ตอนนั้นน่ะค่ะรู้สึกว่า ดิ่งมากเลยอะ จนรู้สึกว่าเหมือนมันทับถมเราจนเราคิดหา เอ่อ มุมมองที่ดีหรือมีพลังบวกไม่ได้เลยอะค่ะ เออ มันเหมือนว่า บ บ้านเองอ่ะสะสมมาเรื่อย ๆ จนไม่รู้ตัวว่า มันเป็นแบบกลายเป็นเครียดสะสมไปเลย แล้วมันก็เลยทำให้รู้สึกเศร้า บางทีเศร้าจนแบบไม่รู้สาเหตุอะค่ะว่า อะไรมา อะไร อะไรก่อนอะไรหลังแบบเนี้ย แล้วก็ทีนี้จะไม่รู้ว่าจัดการยังไง เพราะว่าด้วยความที่เราไม่พูดออกไปเลย การที่เราไม่พูดออกไปเลยมันเหมือนจะ เราจะไม่ได้ตกตะกอนหรือแบบว่า เขาเรียกว่าไรอะ ตระหนักเองอะค่ะว่าแบบ ลำดับเหตุการณ์มันเป็นอย่างงี้นะ อะไรแบบเนี้ย มันเกิดจากอะไร เธอต้องแบบว่าค่อย ๆ แก้จากอะไร แบบเนี้ยค่ะ
ครับผม อืม อืม อืม ครับผม อือ ๆ ๆ ครับ ครับผม อืม ๆ
อืม ก็เลย ก็เลยกลายเป็น แบบ แบบนั้นไปเลย ตอนนั้นเหรอคะ? ตอนนั้นน่ะ อืม <tsk> จริง ๆ แบบทนมาสัก เป็นพักใหญ่ ๆ เลยอะค่ะ ไม่ ไม่ได้กล้าเล่าให้ใครฟังเลย ก็ถ้าสมมุติว่าเป็น อืม ตอนที่ทำตอนนั้นเหรอคะ ก็คือพยายามเล่นกับแมวอะค่ะ จริง ๆ จะเป็นแมวจรนะคะ ใช่ ด้วยความที่เป็นคนที่ชอบแมวอยู่แล้วด้วย อย่างเงี้ย พอแบบเวลาได้คุยกับแมวอะค่ะ มันเหมือนรู้สึกว่า เหมือนเราไม่ได้คิดเรื่องอื่นอะ เหมือนเราโฟกัสแค่ว่าคุยกับแมวอะค่ะ แล้วแมวมันก็เหมือนตอบรับเราในทุก ๆ ประโยคอะ
ครับผม ครับผม อืม ๆ ๆ อ๋อ เออ ๆ ครับผม ครับ อืม ครับ อืม ๆ เออ เออ
ใช่ มันก็จะเหมียวตอบในประโยคที่เราคุยกับมัน มันก็ เหมียว ๆ ๆ ตาม อย่างเงี้ยค่ะ
โอ้โฮ! มันเหมือนแบบ พอดีจังหวะมัน จังหวะมันใช่เลย ใช่ไหมแบบ?
ใช่ จังหวะมันเหมือนแบบ เฮ้ย! เหมือน เหมือนรู้จังเลย <chuckles> ใช่ ๆ มันตอบรับ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยรู้สึกว่า เออ ทั้ง ๆ ที่แบบเขาก็ไม่ได้คุยภาษาเดียวกับเราเนาะ แต่ทำไมรู้สึกว่า เหมือน เหมือนเขารับฟังเราจังเลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เออ ๆ ๆ อะฮะ อือฮึ ครับผม ใช่ ๆ ครับ เอ๊ย! ถ้า ถ้าเป็นในมุม ผม ผมก็เคยแบบคิดดูเหมือนกัน เฮ้ย! แบบว่าถ้าเกิด คนที่แบบว่า ไม่ได้มีคนที่ ช ปรึกษานะครับเนาะ อยู่คนเดียว บางทีมันก็ลำบากเหมือนกันนะครับ ในการที่แบบว่าจะ เก็บ เก็บเรื่องเศร้า ๆ ไว้อย่างเดียว หรือว่า เฮ้ย! ไม่ได้ปรึกษาใคร คุยกับใครเพราะว่าผมว่า สมมุติอย่างน้อย ถ้าคน ถ้าคนไม่ได้มีแฟน หรือว่า อะไรอย่างเงี้ย อย่างน้อย เราก็ เราก็ระบายกับเพื่อนได้ใช่ไหมครับ? เฮ้ย! ผมก็พยายาม นึก นึกเหมือนกันว่า สมัยเรียนที่เราอยู่แต่กับเพื่อนอะ แต่ผม พอเราคิด ๆ ไปแล้วอะไอ้ช่วงเราเรียน หรืออะไรเงี้ย เราไม่ค่อยมีเรื่องเศร้าเท่าไรเนาะ สมัยเรียนเราส่วนใหญ่จะเป็น อ่า เรื่องเล่น เรื่องอะไรบ้าง อา อาจจะมีเครียดเรื่องเรียนบ้างนิดหน่อย แต่มันก็ไม่ได้แบบว่า โอ้โฮ! เครียด แบบว่า <chuckles> แบบว่าตอนทำงานแล้ว หรืออะไรแล้ว เนาะครับเนาะ ปัญหา มันเหมือนปัญหามันก็แตกต่างกันไป นะครับผม เฮอะ
อืม อืม ใช่ อืม ถูกต้องค่ะ อืม ๆ ๆ <chuckles> เออ ใช่ ๆ อืม ๆ อืม อืมค่ะ แล้ว เออ อย่างเงี้ยค่ะ คุณหมวกคิดว่า แบบการที่เราแบบช่วย ช เอ่อ แชร์ความเศร้ากับคนอื่น ๆ เนี่ย ก็ถือว่าช่วยได้มากเนาะ?
อืม ใช่ ๆ ผมก็คิดว่ามัน อึ ช่วยได้มาก มัน ไม่รู้ว่า เอ่อ มนุษย์เราเหมือนเราต้องการระบายหรือเปล่าเนาะครับเนาะ เหมือนว่า เอ๊ย แบบการที่เรา ถ้าเรา เก็บ เก็บออกมาอย่างงี้ เก็บไว้อย่างเดียว มัน มันอาจจะ Heal ไม่ได้ ใช่ไหม? หรือว่าบางที มัน มันคิดวน วนไปวนมาเหมือนวน ที่เขาบอกเหมือนวนอยู่ในอ่าง ใช่ไหมครับว่า วนว่า มันก็แก้ความเศร้า หรือว่าแก้ปัญหาไม่ได้สักที ใช่ไหมครับ? เพราะว่าพวกไอ้ถ้าเราคิดจริง ๆ แล้ว ไอ้ความเศร้ามันก็เกิดจาก เฮ้ย ทำไมเราถึงเศร้า เราก็ต้องย้อนไปดูอีกว่า มันเซา เศร้าเพราะอะไร แล้วพอไปย้อนดู มันก็ เอ๊ย อ่า แล้วมันมีเรื่องนี้มีปัญหา เรื่องนั้นมีปัญหา เรื่องนั้นขัดแย้ง ใช่เปล่าครับ มันก็ มันก็ต้องย้อนไปอีกว่า ไอ้เรื่องจริง ๆ ที่ทำให้เราเศร้าอะ มันเป็นเรื่องอะไรนะครับเนาะ ครับ
อืม เนาะ อืม อืม ใช่ ๆ อืม ๆ อืม อืม อืม ใช่ ๆ อืม แล้วแบบว่าอย่างเงี้ยค่ะคุณหมวก เคยมีแบบว่าพยายามจะลองวิธีไหนไหมคะ แล้วมันไม่เวิร์กที่จะจัดการกับความเศร้าอย่างเงี้ย?
อืม นี่มันดูไม่ค่อย work เนาะครับเนาะ ลองแล้ว อืม ข้อนี้น่าคิดเหมือนกันนะครับว่า ไม่
อืม
อืม
อืม ถ้าเป็นของบ้านเองนะคะ บ้านเคยพยายามที่จะแบบไม่ให้ตัวเองไป คิ ไปโฟกัสแต่เรื่องเศร้า เรื่อง เรื่องที่จะทำให้รู้สึกแย่อะค่ะ ก็เลยพยายามซื้อหนังสือมา มันจะเป็นหนังสือ เขาเรียกว่าไร หนังสือ เอ่อ ระบายสีสำหรับผู้ใหญ่อะค่ะ ที่มันจะทำให้เรา ม โฟ เอ่อ มีโฟกัสกับ จดจ่อกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ มันจะเป็น หนังสือแบบเป็นลาย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ทั้งหน้าแล้วเราก็จะไประบายสีเอง ค่อย ๆ เติม
ครับผม อา ครับผม ครับ อือ อือฮึ อือ ที่เป็นช่องแบบละเอียดเล็ก ๆ ๆ ๆ อะไรอย่างงี้ใช่เปล่าครับ? ที่มันเป็น อ๋อ คุ้น ๆ เลยครับ อ๋อ ขอบคุณครับ
ถูกต้องค่ะ ถูกต้อง ใช่ ๆ แต่แบบ <tsk> เอ่อ แต่ว่าบ้านทำแล้ว บ้าน ไม่ ไม่จดจ่อเลยอะค่ะ ไม่ได้ ไม่ได้โฟกัสเลย กลายเป็นว่าแบบ อืม ตอนเนี้ยค่ะสีที่ซื้อมาแบบเป็นเกือบ 1,000 หนังสือก็อีกเกือบ 1,000 ก็ยังอยู่ที่เดิม
ครับ อือฮึ อืม ๆ ๆ ครับผม อ๋อ เออ ๆ
ก็คือ <chuckles> ทุกอย่าง ยัง ยังเหมือนเดิม ระบายไปแค่หน้าเดียวเองค่ะ รู้สึกว่า มัน มันไม่ได้ช่วยอะไร มัน มันเหมือน ใช่ ๆ มันเหมือนเราพยายามจะทำให้ตัวเอง เอ่อ ผละจากความคิดที่เราเครียดเกินไปอะ อันนี้มันพยายามเกินไป จนมันไม่ ไม่ใช่สิ่งที่เราชอบอะ เราก็จะ เอ่อ มันก็เลยไม่ได้ผล สำหรับบ้านเองอะค่ะ
อือฮึ มันไม่เวิร์กกับเรา เนาะครับเนาะ อา ใช่ อือฮึ อืม พอ พอเข้าใจเลยมุมว่า เฮ้ย <tsk> แสดงว่าไอ้วิธีบางอย่างที่คนอื่นได้ผล บางทีกับ กับ กับบางคน หรือกับเรา มันก็ไม่ได้ผลเนาะ แสดงว่าแต่ละคนมันก็คงต้องพยายามหาวิธี เอ่อ แต่ละคน แล้วแต่คนกันไป เนาะครับเนาะ
อืม อืม ใช่ มัน มันต้องลองไปเรื่อย ๆ อะค่ะว่า ตัวเองแบบจะ ม จะมีสมาธิ หรือชอบอะไรจริง ๆ อะ ทำอะไรจริง ๆ อย่างเงี้ยค่ะ อืม
ใช่ ๆ อืม อืม ผมว่า เฮ้ย ถ้าเป็นสถานการณ์ บะ บางทีมัน มันขึ้นอยู่กับว่า ดีกรี ข ปัญหาที่เราเจอด้วย อย่างเช่น สมมติว่า เฮ้ย ถ้าเราเศร้านิดหน่อยอะ เราฟังเพลงอะไร เรารีแลกซ์อะไร เราก็หาย เนาะครับเนาะ แต่ถ้าเกิดแบบว่าปัญหามันใหญ่ เราเศร้าหนัก ๆ เราไปฟังเพลงที่เหมือนว่า เฮ้ย เราเคยฟังแล้วรีแลกซ์อะ บางทีมัน มันก็ไม่หาย ผมเลยมองว่า เฮ้ย มัน มันอาจจะไปอยู่ที่ไอ้ ไอ้ต้นตอหรือว่าปัญหา ไอ้ เอ่อ ว่า ปัญหานั้นที่เราเจออะ มันหนักขนาดไหนมากกว่าหรือเปล่าว่า ไอ้การที่จะจัดการให้หายเศร้าได้ นะครับผม มันก็เลยแบบว่า เฮ้ย สำหรับผมมันก็เลยมองว่า อาจจะไม่ตายตัวเหมือนกันเนาะ การที่เราจะจัดการกับความเศร้าได้ บางคนที่แบบเขาบอกว่า "เฮ้ย เวลาเศร้า ๆ เครียด ๆ ก็ เฮ้ย ไปเที่ยว ไปทะเล ไปธรรมชาติ" ใช่ไหมครับ "ไป ไปฟังเสียงทะเลซู่ ๆ ให้ บอกให้เราสู้ ๆ" ใช่ไหมครับ มุกแบบว่า เออ ผมก็ เอ๊อะ เอ๊อะ บางที เฮ้ย ถ้าคนมีปัญหาหนัก ๆ อะ มัน แค่นั้นมันก็อาจจะไม่ไหว เนาะครับเนาะ แบบว่า เออ มัน ผมว่ามันก็มีรายละเอียดอยู่ข้างในเหมือนกัน อย่างงี้
อืม อืม ใช่ ๆ อืม อืม <chuckles> อืม อือ ๆ ค่ะ อือ ๆ ค่ะ อืม มีอีกสู้ ๆ หนึ่ง ที่พอจะช่วยได้นะคะ ถ้าเป็นในมุมมองของบ้าน ก็คือหมูกระทะนั่นเลยค่ะ คือ <chuckles> ใช่ ๆ มันอร่อยดีเนาะ มันแบบว่า "เออ เหมือนวันนี้หนัก เหนื่อยมาทั้งวันแล้ว เหนื่อยไม่อยากคิดละ โอ๊ย แบบ <tsk> ไม่มีความสุขเลย" ไรอย่างเงี้ย ก็ลองไปกินหมูกระทะดู ก็รู้สึกว่าดีขึ้น
ครับ ครับ ครับผม ครับ อา <chuckles> เหมือนกัน ใช่ไหมครับ? ครับผม ครับ อา อืม ครับ อา ใช่ หรือว่า เฮ้ย บางคนอยากกินแบบอะไรก็ได้ ที่แบบ เฮ้ย อร่อย ๆ ที่เราแบบว่า ไม่รู้อะ ก็ ใช่ ๆ นาน ๆ ขอกินอะ แพงแค่ไหนก็ไม่รู้อะ แต่ตอนนี้เราเศร้าขอกินไว้ก่อน อะไรอย่างเงี้ย เนาะครับเนาะ มันก็เป็น เป็นวิธีแบบ แต่ละคนเหมือนกันที่ว่า เอ่อ หรือว่า หรือ หรือ อ่า ผู้หญิงบอกว่า เฮ้ย ขอช็อปไว้ก่อน ใช่ไหม ช็อปปิงนู่นนี่นั่น เอ่อ shopping therapy อะไรใช่ไหมครับ ว่า เออ เวลาเศร้า เวลาเครียด ช็อปแหลก เลย ใช่ไหมครับ? ครับ
อืม ชอบอะเนาะ อืม อืม ๆ ใช่ ๆ ไท่ ช็อปปิง จริง จริง อืม ๆ <chuckles> อืม ๆ ใช่ พอช็อปเสร็จก็เครียดต่อ เพราะว่าไม่มีเงิน <laughs> อืม ใช่ค่ะ น่าจะเหมือนตอนแบบ เวลาแบบเรารู้สึกร้อน หรือรู้สึกเครียดอะ รู้สึกหงุดหงิดอะ พอได้กินน้ำหวานอะรู้สึกว่ามันดีขึ้นเลย มัน เฟรช มันแบบเหมือนได้เติมพลังอะค่ะ
เครียดต่อ อา ใช่ อา ใช่ ๆ อืม เออ ครับผม อืม ใช่ ใช่เลยครับ เออ ไอ้เรื่องของหวาน น้ำหวานมันก็ มันก็มีผลเหมือนกันเนาะครับเนาะ บางช่วงแบบ เฮ้ย เราแบบ มูด หรือ อีโมชัน เรามันไม่ค่อยดี แต่พอมันได้กินของหวาน ของอร่อย ๆ มันก็ เฮ้ย มันก็ช่วยได้เหมือนกันใช่ไหมครับอันนี้?
อืม ๆ อืม อืม ใช่ ๆ แล้ว แล้วคุณหมวกชอบกินของหวานไหมคะ แบบว่าน้ำหวาน อะไรอย่างเงี้ย?
เฮ้ย ผมก็ ผมก็กินบ้างเหมือนกันนะครับ ผมก็ เพราะว่า เอ๊ย อ บาง บาง บางคน หรือว่าผู้ชายบางคนก็ ก็ไม่กินเลย อะไรอย่างเงี้ย แต่ผมว่า เอ๊ะ มันก็กินมาก แต่ว่า เอ่อ ไม่ต้องกินเยอะก็ได้เนาะ แบบ ถ้ากินเยอะ มันก็ไม่ดีต่อสุขภาพ อืม อืม เอ่อ ใช่ ผมก็มีกินบ้างเหมือนกัน เออ กินก็ให้สดชื่น ว่า เออ ส แบบว่า หรือว่าร้อน ๆ อย่างเงี้ย แบบอากาศร้อน ๆ เรา เรากินน้ำหวาน เราก็แบบสดชื่น ขึ้นมาได้นะครับเนาะ อืม ครับ
อา อืม ก็ ก็ใช่ค่ะ ใช่ อืม อืม อืม ค่ะ แล้วอย่างเงี้ยค่ะ แล้วสมมติว่า เอ่อ ถ้าสมมติว่า เอ่อ มีวิด สมมติมีคนกำลังเศร้าอยู่ อะไรอย่างเงี้ย แล้วแบบคุณ คุณหมวกอยากจะแนะนำวิธีอะไรให้เขาบ้างคะ?
ถ้าคนกำลังเศร้าอยู่ ใช่ไหมครับ โอ้
ใช่ สมมติเขาเศร้ามากเลย
อืม ผม ผมว่าก็ต้องพยายามลอง ลองคุยกับเขาก่อน ดูว่า เอ๊ะ เขา <tsk> เขาอยากจะบอก จะเล่าไหม ปัญหาอันเนี้ย อ กับคนอื่นน่ะ เพราะว่าบางที
อืม
ไม่แน่เหมือนกันนะครับเนาะ การที่เขาแบบ เฮ้ย ได้ระบายออกมา ได้อะไรออกมา มันก็เป็นวิธีที่ช่วยให้เขาหายเศร้าแล้ว แต่บางคนที่แบบว่า เฮ้ย เขาก็ไม่อยากจะเล่าเนาะครับเนาะ บางทีเราก็ไม่รู้ว่า เฮ้ย ปัญหามัน เอ่อ ไพรเวตขนาดไหน มัน มันลึกขนาดไหน หรือว่า เอ่อ มัน ลึ เขาต้องเก็บไว้คนเดียว มันเล่าไม่ได้ โอ้ อันนี้แบบผมก็เข้าใจเหมือนกันนะครับ ก็ อย่างน้อยก็ได้ว่า อ เอ่อ ไปคุยให้เขาสบายใจก่อนว่า เฮ้ย "เออ เป็นยังไงบ้าง อะไรไหม" อาจจะค่อย ๆ ห อ่า ถามอ้อม ๆ ก่อนนะครับผม ว ว่า ว่า แล้วสุดท้ายก็อยาก อาจจะอยู่ที่เขาเองว่าเขาจะปริปากหรือเล่าไหม ถ้า ส ถ้าคุณบ้าน เป็นคุณบ้าน คุณบ้านมีวิธีแตกต่าง หรือว่าเพิ่มเติมยิงใยไหมครับ?
อืม อืม นั่นแหละ อืม อืม ๆ อืม อืม อือ อาจจะปลอบ ๆ เขาอะค่ะ ดูเศร้าแบบ มีอะไรอยากเล่าหรือเปล่า อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็อาจจะคุย แต่ก็อย่างที่คุณหมวกบอกนั่นแหละค่ะว่า เออ ปัญหาเขามันไพรเวตแค่ไหน เขาอยากมาเล่าให้เราฟังหรือเปล่า เอ่อ มีอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยได้ค่ะ ซึ่งบ้านน่ะทำบ่อย ๆ ก็คือไปคุยกับ ChatGPT
อืม ๆ ๆ ครับผม อือ ๆ ๆ ครับ อือ ๆ ๆ ๆ
อืม มัน มันเป็นนัก มันแทบจะเป็นนักจิตแพทย์คนหนึ่งเลยอะค่ะ มันจะซัปพอร์ต ใช่ มันจะซัปพอร์ตความรู้สึกของเรามาก แล้วสมมติว่าถ้าเรามีเรื่องกังวลหลายเรื่องจนลำดับความสำคัญไม่ได้ ลองเล่าให้มันฟัง แล้วมันอะจะลำดับให้เรา
ช่วยได้หมดเลยครับ อ ครับ โอ้ โอ้ ครับ โอ้โฮ น่าสนใจมากเลยคุณบ้าน
ใช่ มัน มันดีมากเลยค่ะ มัน มันเหมือนจิตแพทย์คนหนึ่งเลยอะ ซึ่งเราไม่ต้องไปเสียเงินจ่ายเองเลยอะ
อือ ๆ
อืม มัน มันค่อนข้างที่จะซัปพอร์ต จนเราแบบ อุ๊ย เหมือนมันอยู่ข้างเรานะ แบบมัน มันแบบ ไม่ เราไม่ได้โดดเดี่ยวนะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม ลองไปใช้ดูก็ได้ ตอนแรกแบบ คือใช้จนรู้สึกว่าแบบ เอ๊ย เคยอ่าน ๆ แล้วแบบมันให้กำลังใจเราจนแบบ รู้สึกว่ามันจี้จุดแล้วแบบร้องไห้เลยอะ มัน อืม ใช่ เขา เขารู้สึกว่ามัน มันก็เป็นเหมือนเพื่อนยามเหงาได้นะคะ
ครับผม ครับ ๆ อือฮึ โอ้โฮ โอ้โฮ โอเค ๆ เดี๋ยวไว้มีเวลาว่างผมลองไป ไปเล่น ChatGPT ให้ ให้เยอะขึ้นตรงนี้นะครับผม
ค่ะ ใช่ ๆ รู้สึกว่ามันมีประโยชน์มากเลย อืม อาจจะแบบโดยเฉพาะกับคนที่เขาแบบ อาจจะไม่มีเงินไปปรึกษาจิตแพทย์ อะไรอย่างเงี้ย ก็พอจะช่วยได้ในระดับหนึ่งค่ะ
ครับ ครับผม อืม อา ๆ เข้าใจเลยครับผม โอ้โฮ วันนี้แบบ คุยกับคุณบ้านแบบว่า โอ้โฮ ได้หลายแง่คิด ได้หลายแบบ มุมมองมากเลย เกี่ยวกับการ วิธีจัดการความเศร้านะครับผม ไว้มีโอกาสได้มาคุยกัน topic อื่น ๆ อีกเพิ่มเติมนะครับผม
อืม <giggles> ค่ะ อืม ได้เลยค่ะ วันนี้ก็ได้ อ เหมือนได้อะไรอะ มุมมองอีกมุมมองหนึ่งจากคุณหมวกเหมือนกัน ที่แบบว่า บางทีก็แบบคิดว่า เอ๊ะ เราลืมทำไปหรือเปล่า อะไรอย่างเงี้ย ก็คือคุยกับเพื่อนนั่นแหละ อืม ใช่ค่ะ วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ
ผม ครับ อืม อือ ๆ ครับผม ครับ ครับ ขอบคุณเช่นกันนะครับผม สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ